Ya, s bilgisayar olur, telefon olur, her şey olur. Yani, iz izlediğin herhangi bir şey olur.
Hı hı, hı hı. Eee, yani, ımm, ya, o benim biraz aslında, aaa, beynimi boşaltma yöntemim. Yani, herkes gibi benim de dopamine ihtiyacım var. Eee, ya, tabii, bakıyorum, bakmıyor değilim ama o vakti tabii, yani, ne bileyim, çocuklarımla geçirsem ya da, işte, böyle, daha keyifli bir şey yapsam, spor yapsam, mesela, çok daha iyi olur, yani, zaman öldürmektense.
Hıı. <chuckles> Hı hı. Anladım. Yani, eee, peki, yorulsaydın, böyle, iş yerinde gerçekten bütün gün ekran başında, biraz daha yorulsaydın, yani, "Of, eve gideyim de bir dinleneyim." deseydin yine, böyle, ekran başında olmayı mı tercih ederdin yoksa biraz daha uzaklaşmayı mı düşünürdün o zaman, o hâlde.
Hı hı, hı hı. Emm, yani, çok daha fazla yorulsaydım. Fiziksel bir iş. Emm, Türkiye'de nasıldı? Türkiye'de vakit kalmıyordu ki özel bir şey yapmaya. Zaten akşam, böyle, dok dokuzda, 10’da işten çıkıyorduk. Ondan sonra, işte, eee, genç olduğumuz için tabii, hani, böyle, hemen eve gitmeyelim diye, eee, belki bir, işte, ev restorana uğruyorduk, orada bir yemek yiyorduk. Belki de, işte, böyle, bir rakı içiyorduk meyhanede vs. ama, eee, yani, çok yoruluyordum gerçekten. Yani, haftanın 5 günü bu tempo, şu an şu yaşımda kaldıramam, yani, zaten. Mümkün değil.
Veya Türkiye'de, Türkiye'de nasıldı? Yo, Türkiye'de nasıldı, mesela? Hıı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Ama zamanında yapmışsın sonuçta, "iyi ki de yaptım," diyorsundur belki de, hani, bunu.
İyi ki de yaptım. Tabii, tabii, aynen. <chuckles> Aynen.
Anladığım kadarıyla ama, emm, hani, ne kadar yoğun da olsa tempon, yoğun olmasa da bir şekilde bu iş, eee, özel hayat dengesini sen iyi ayarlıyorsun, herhâlde. Yani, bunun sırrı nedir sence? Nasıl yapılabilir bu?
Hı hı. Eee, ya, biraz tabii çalıştığın yerin de buna müsaade etmesi lazım. Yani, eee, şimdi o eski çalıştığım yerde iş özel hayat dengesi değil de, yani, iş dengesinin arasına sıkıştırılmış bir özel hayat vardı, yani. Öyle bir denge vardı. Hı hı. Eee, biz biraz, böyle, kendi ruh sağlığımızdan, mutluluğumuzdan ya da dinlenme zamanımızdan çalıp, böyle, özel bir, eee, ö özel hayat oluşturuyorduk kendimize. Ama olması gereken o değil, yani, bu işe Özel hayat dengesinde, e, hem uykunu da almalısın hem kişisel bakımını da, eee, yapabilmelisin hem de ailenle, sevdiklerinle ya da, işte, hobilerinle ilgili vakit de geçirebilmelisin işin yanı sıra. Şu an tam bir dengeyi yaşıyorum, diyebilirim o yüzden.
Hı hı. Tamam. Hıı. Hı hı. E, tabii ki.